أنتِ عاوزة مثلًا تقولي إن مجموعك لوحده مش هيبقى كفاية، يعني لازم يكون في حاجة تانية برضه تثبِت إن أنت مؤهَّل لل للfield ده مثلًا، مش اللي هو ال المجموع وخلاص.
كمان، أيوة. مضبوط. كمان، زي ما قُلت في الأول، إنه ضغْط المجتمَع هو السبب، فنحِد من الضغط ده. فن يعني، نحِد من الضغط ده إن إحنا، زي طُلّاب الثانوية العامة، ما نضغَطش عليهم إن هُم بس لازم يوصَلوا لكُلّيات لكُلّيات القمّة. آآ، في حاجات تانية، في مجالات تانية، إنّه كلّ واحد آآ يشوف قدراته، الحاجة اللي هو بيحبّها، بت في فُرص تانية أيوه كتير، إن مش شرْط الحاجة دي بس، مش شرْط أضغطَك نفسيًا علشان بس توصَل للحاجة دي. فدي برضه فكرة كويسة جدًا. آآ، كمان زي ما قُلت، وكمان أهم حاجة الرقابة، لأن الإنسان يعني لازم إنّه يبقى فيه عقوبة واضحة، ع عقوبة واضحة علشان إنّه الإنسان يلتزِم.
صح. أكيد، آه. إزاي بقى؟ إمم. في فُرَص تانية يعني. إمم. إمم. إمم. أ أكيد، آه، لازم. بالضبط آه، إحنا مش ملايكة يعني، حتى لو فينا ناس كويسين فلازم يكون فيه رقابة برضه.
أيوه. لازم في، يكون في رقابة، لأن دلوقتي زي ما موجود إن الرقابة شوية ضعيفة، أ في غِش بيحصَل كتير يعني. <laughs>
مش موجودة أصلًا. <laughs>
إمم. <chuckles>
مش موجودة أصلًا، يعني لو لو رُحتِ مثلًا قُرى معيّنة، الأماكن بقى المنعزِلة خالص في الدلتا مثلًا أو في الصِّعيد، الدنيا هناك بتبقى سَبَهللة أصلًا، وقيسي على ده بقى حاجات كتير، مش بس اللِّجان وكده.
أيوه، آه. أيوة. وفي ناس حتى أيوه، في ناس حتى شاطرة بتستسهل الحاجات دي، بتستسهل المواضيع، ما دام هي مُتاحة فخلاص ليه أتعِب نَفسي، مش شرط إن يكون حَد محدود القُدرات زي ما أنا دايمًا باقول، لأ عادي، ممكن يكون بيستسهل حاجة شبَه كده، فلازم الرقابة
آه، للأسف، آه. أو ممكن اللي هو أنا باراجع وخلاص، دي سمَعتها كتير للأسف.
ما آآ <chuckles> أيوة، باراجع مع صاحبي بس، لا مش غِش ده. <chuckles>
<laughs> بالضبط، آه. ده مش غِش، إحنا حلّينا وبنراجع، يعني أنا أنا سمعت الكلمة دي أصلًا من ناس آآ كانوا دُفعتي في المدرسة وكده، في كتير منهم دلوقتي، مش عاوز أذكُر أسماء، بقوا مهندسين ودكاترة، ويعني آآ الموضوع كارثي بصراحة، بالذات لمّا أنا أكون عارف هو كان عامل إزاي زمان.
إمم. إمم. أيوه، ك أكيد.